Mh.
Quindi l'altro giorno per assurdo cercavo un libro, ho guardato c'era, scaricato, me lo son letto. Ma sì, però è brutto.
Sì. Mh. Ah, okay. Mh-mh, mh.
Cioè, non lo so io sono abituata alla carta. Quindi, anche leggere il giornale online è da un lato è comodo perché tutti i giorni hai notizie attuali, no. Dall'altro però è bello avere il giornale da sfogliare, come avere un libro, no?
Eh sì. Mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh, eh, eh, sì, no effettivamente hai ragione. Penso sia una questione di abitudini, perché io sono il tipo di persona che di solito quando le chiedono, non so, e-book, libro cartaceo, ti dice subito libro cartaceo, effettivamente è una cosa che mi piace di più, mi piace avere il libro in mano, sfogliare, eccetera, però allo stesso tempo, cioè, non mi ricordo l'ultima volta che ho tenuto in un giornale in mano, per dirti. Capito? Quindi
Sì. Sì, sì, no ma la cosa dicevo che tipo un libro ti rimane impresso, se è cartaceo, invece se è su supporto digitale non fai fatica a ricordarti il titolo, almeno, io faccio così.
Mh. Sì. Mh. Eh, eh, no, no è vero, concordo, concordo. Cioè, non so perché. Mh-mh.
Forse averlo lì in mezzo ai piedi un po' di tempo che lo memorizzi. Invece se se
<chuckles> Sì, no infatti non so, penso adesso non voglio dire una cavolata, però f f credo di aver letto un articolo che fosse basato su degli studi scientifici, che diceva che anche proprio a livello di, uhm, ritenere m memorizzare le informazioni, tenerle i è molto più, uhm, utile, ed è molto più immediata questa cosa, uhm, quando tu hai effettivamente il libro cartaceo in mano, perché anche l'atto di sfogliare, di mettere il dito, tutte quelle cose lì sono cose che aiutano la tua memoria ad associare quelle informazioni ai gesti che fai, no, e quindi mh.
Sì. Ah, lo vedi? Sì, sì, no, infatti dicevo anche solo proprio avere la copertina in mezzo ai piedi, cioè che che c'è l'hai travolta, lo devi spostare, ti ricordi, no, il titolo, chi l'ha scritto, così. Invece a volte prendi il libro online, sì, vabbè il libro te lo ricordi, però magari non sai chi è lo scrittore, cioè diventa un po' "Ah, sai ho letto quel libro lì" oppure "Ho letto il libro di quello scrittore" e non ti ricordi il titolo. A me succede almen
Ecco. Sì, mh-mh. Certo, certo. Mh-mh. Eh. Mado Mh-mh. <giggles> Certo, no è vero, è vero, è che con la carta usiamo molto di più i nostri sensi, no, e quindi questo chiaramente aumenta tutta parte di memorizza di memoria, eccetera, che è anche l' odore del libro, cioè a me piace l'odore della carta per dirti.
Sì, è vero